Oke. Nah, sekarang, eee, genre musik yang Kakak dengar ini, apa nih? Spe spesifik, eee, 1 genre atau e juga bisa beragam, nih?
Mmm. M itu mungkin gara aku selalu dapat rekomendasi lagu random ya, acak yang kadang tuh, nggak nggak apa sih, suka nggak nentu gitu. Kadang dapat tiba-tiba, eee, di konten mana gitu, jadi lagunya itu juga genrenya acak-acak, Kak. Jadi, ada yang lagu galau, ada yang lagu semangat, ada yang lagu tentang kesedihan, ada yang lagu tentang keluarga. Jadi, seacak-acak, gitu gitu loh, dan tapi tadi satu sih, yang bikin aku, eee, apa, mempertahankan itu, gitu. Jadi, yaitu nadanya, Kak. Jadi, aku tuh, kayaknya memang menikmati lagu, tuh, dari nadanya dulu, gitu, baru masalah lirik dan makna dari lagunya, gitu.
Oh, je ngga nggak papa, heeh. Mhm. Oke. Nah, mungkin lebih mudah didengar oleh telinga juga, ya. Bisa kalau misalkan ada lagunya itu kan, gimana nih, kadang detak jantung jadi ikut juga, gitu. Kayak, kan ada lagu mungkin yang, wah, jadi bawaannya mau mau mau dansa nih, gitu kan ya, atau e bi bisa ini ya, membawa, eee, moods juga nggak, Kak, perubahan. Mungkin ada lagu, aduh ini kok nadanya gimana bikin sedih, <chuckles> bisa ya, kebawa? Mhm.
Iya, mungkin, ya. Heeh. <chuckles> Iya iya, bener bener. Wah, iya sih. Aku ngerasa kebawa sih, mungkin pas pertama kali denger tuh, enggak seberdampak itu Kak, eee, apa, lagunya, kayak cuman suka aja, gitu. Cuman karena kan, udah aku masukin ke daftar favorit, aku denger berulang-ulang, berkali-kali, akhirnya kan, lama-lama terilhami, terasakan juga gitu kan, eee, lagu ini buat, eee, produktivitas aku, aku ngerasa jadi lebih lega, lebih seneng. Jadi mood-nya pun juga berpengaruh, gitu.

Iya sih, mungkin karena ini ya Kak, karena namanya musik itu kan seni, dan seni itu kan dias cukup subjektif lah kalau dil dipikir-pikir gitu kan, dibandingin sama, eee, ha ya hal-hal sen hal-hal non seni yang mungkin bisa dianalisis secara objektif. Tapi kalau namanya seni kan nggak ada kontrol lah kita dalam diri ini, seberapa sering kita akan suka, seberapa sering kita nggak suka, kayak gitu kan. Nah jadi, aku sih melihatnya, kayak pernah nih ada satu lagu, judulnya tuh pokoknya lagunya bagus banget Kak, itu bagian chorus-nya waktu itu aku kayak, "Wah keren banget nih lagu apa?" Terus aku cari di Youtube ketemu judulnya tuh, Juicy Luicy yang di nya yang judulnya eh penyanyinya ya Juicy Luicy, judulnya tuh "Sialan", Kak.
Mhm. Iya, lagu apa tuh? Mhm. Hah? <laughs> Iya iya. terus gimana tuh, tentang apa? Heeh.
Nah itu, aku, emang lucu sih tapi pas aku dengar tuh lagunya keren, Kak. Dan, entah mengapa aku nggak bosen denger lagu itu, aku puter terus, Kak. Bayangin, aku sampai kerja aku puter. Karena, mungkin karena pembawaan lagunya ya, baik bagian pertama, bagian tengah, bagian akhirnya tuh, selalu kasih, eee, perbedaan setiap nada yang bikin aku tuh, menikmati setiap kali, eee, aku mendengar lagunya gitu. Jadi, mungkin itu yang bikin aku, e doyan, aku puter-puter terus lagunya. Tapi ya tadi, nggak semua lagu aku suka, kayak gitu. Ada yang kayak justru bosen juga kalau diputar-putar terus, gitu kan.
Heeh. Oke, mete Kakak tadi yang Kakak suka itu lagunya ya, "Sialan" itu ya. Ini dari teksnya atau dari nadanya itu, Kak?
Mhm. Nah awalnya tuh dari nada soalnya, si, ja heeh heeh. Jadi awalnya tuh nadanya Kak, emang nadanya tuh keren banget deh, mungkin kalau Kakak ada waktu boleh cek karena la si Juicy Luicy ini lagu "Sialan" spesifik, dia tuh kayak ada chorus-nya tuh kan diulang dua kali dalam lagu itu, Kak. Nah, tapi pas pengulangan chorus kedua atau reff-nya, kita nyebutnya ya, atau bagian klimaksnya lah dari lagu gitu ya. Pas diulang kedua kalinya, itu tuh pakai nada yang lebih tinggi, lebih menggelegar, yang mana aku kayak, "wah gila ini, hebat banget nih orang" gitu kan. Nah, itu awalnya, Kak. Tapi, setelah aku sering denger, lama-lama kan aku hafal juga liriknya ya, setiap lagu. Terus, a aku coba iya aku ikut nyanyi juga pas aku coba ilhami makna lagunya. Wah ini, kok cocok sama diri aku. Karena itu tuh tentang ya Kak ya, tentang, eee, orang, ya jadi orang ini tuh dia udah move on nih sama si mantannya gitu, terus ketemu lagi sama mantannya gitu, dan mantannya ini kayak ngara dateng dalam kondisi, eee, nggak nggak ngerasa bersalah, nggak apa-apa gitu. Dan lagu ini tuh menunjukkan frustrasinya si orang ini, karena padahal mantannya tuh dateng, tapi dia nggak bisa marah, dia nggak bisa, eee, kok tiba-tiba jatuh cinta lagi gitu loh, kayak dia nggak bisa ngontrol perasaan dia, yang seolah-olah dia jatuh cinta lagi, padahal dia nggak mau jatuh cinta lagi, kebayang nggak sih?
Dari musiknya sendiri, apa nih yang sebenarnya Kakak liat, eh apa apa suka dari mananya nih? Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Karena ikut nyanyi? <laughs> Mhm. Oh, heeh. Pas banget, mhm. Ah. Heeh heeh. Menarik juga ya. Iya iya, kebayang banget Kak gitu, seperti itu. Nah ini sekarang, eee, kalau Kakak dengar lagu itu ya, misalkan ya dari yang tadi media sosial itu ya Kak ya. Ini Kakak cari misalkan di di eee, Spotify misalkan gitu terus misalkan jadi kayak, eee, bikin playlist atau gimana nih, Kak?
Heeh heeh. Mhm.